Bah, par exemple, ma j'ai demandé à ma, mmh, j'ai demandé à ma <clears throat> heu, à ma kiné, heu, de me montrer des mouvements que je peux faire en fait à la salle. Tu vois? Et que ouais. Ouais et aussi, elle m'a dit- bah comme la salle, elle proposait aussi des cours- elle m'a dit: «Est-ce que, heu ah bah, heu, sur ces cours-là, il faudrait que tu demandes à la coach, en fait, si heu, il y a des mouvements qui sont déconseillés pour structurer une sciatique et cetera». Donc heu voilà, donc je faisais des mouvements pour me muscler le dos et cetera et heu, quand j'allais au au cours, je voyais tout le monde en train de faire de de de son mieux, de faire, heu, de de <clears throat> de faire en sorte de d'être, heu, de de sentir en forme, quoi. <chuckles> Mais moi j'étais j'étais tot j'étais totalement totalement, heu, en train de fondre là, on était au milieu de l'exercice et là «on doit faire ça, encore? Oh là là!» J'étais déprimé ah ouais?
Ah super! Ah ouais trop bonne idée, comme ça tu es partie avec une base, déjà. Mmh. Eh ouais. C c'est ça, ouais s'il y a trop de poids ou quoi. D'accord. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais, tu observes beaucoup autour de toi. Ah non, non mais moi aussi les sports de groupe laisse tomber, hein, moi je me je vois ce que tu veux dire dans ce cas-là parce que tout le temps, je sais pas pourquoi je suis la moins je suis la moins sportive de toutes les cours où je vais, tu vois? J'ai tout essayé, ils sont tous beaucoup plus sportifs que j'ai l'impression que tout le monde dans ma gym ils ont tous heu, ils y vont depuis des années, moi je suis la petite nouvelle, quoi.
Voilà. <laughs> Oui. Des petits nous b oui ah ouais! Ave
Mais je sais pas, j'ai cette impression s'ils sont tous, heu, ultra, je sais pas, moi je suis perdue quand on fait du Pilates, heu, le Pilates, moi je suis perdue en train de regarder la prof, heu, allongée, heu et et tout le monde est ultra à l'aise avec ça, lève la jambe nickel et tout, enfin
Ultra ouais, mmh. Mmh. Ouais, mais moi aussi. <laughs> Toi tu galères à lever la jambe. <laughs>
Donc ouais, non mais c'est ça. Non mais alors, c'est plus les sports collectifs, c'est ça que tu veux dire? C'est plus les sports où tu es entourée de gens?
Mouais, hem. Alors non, pas vraiment, en vrai c'est super c'est très aléatoire parce que, heu, bah, par exemple, j'aime bien le volley j'adore le volley donc heu, je peux en jouer tout le temps et cetera.
OK! Tu en as fait pendant quelques années?

Oui je pense n'importe quel sport à mon avis a cet effet un peu chimique sur le cerveau. Déjà rien qu'en parlant de ça non, je sais pas si si ça te le fait toi quand tu as quand tu as terminé du sport ou juste quand au bout de 10 minutes quand tu fais du sport, tu sens un certain soulagement un peu?
Mmh. OK. Mmh, alors <laughs> j'ai un avis, heu, complètement différent du tiens ce là-dessus, et sache que quand je fais du sport, je me sens déprimée. Mais <laughs> non mais m heu
Ah ouais c'est vrai? Non! Han! Mais attends tout le temps n'importe quel sport? Mais alors c'est la 1re fois qu'on me dit ça, c'est hyper intéressant.
Je je je su à chaque fois que je fais du sport, je suis déprimée, voilà. Je sais pas, mmh ah non, non, pas pas n'importe quel sport. <laughs>
Mais attends n'importe quel sport? Genre genre si tu fais tu es sur ton vélo en pleine nature comme ça en train de pédaler et tout?
Non, bah, pas non justement, pas n'importe quel sport, mais vraiment, en fait heu, je rep quand je repense à ça, je pense à des sports que j'ai fait, heu voilà pour me maintenir pour m pour me mainteni maintenir en forme, et cetera. C'est pas vraiment c'était pas vraiment des loisirs, heu, purs et propres, voilà. Bah par exemple, heu, j'ai commencé à à aller à la salle de sport, heu, parce que j'ai j'ai une sciatique, et du coup, ma ma m m ma kiné, elle m'a pro elle m'a de elle m'a d conseillé d'aller faire un petit peu de muscu pour muscler mes mes mon dos, mes abdos, et cetera. Du coup, j'ai pris un abonnement, heu, voilà.
Ah ouais? Ah mais c'est parce que tu le faisais pas pour le plaisir, si? OK. Ouais, ouais, ouais, c'est toujours une bonne idée c'est clair, mais avec un coach et tout, comment tu apprends les bons mouvements, heu, quand tu as une sciatique par exemple, c'est complexe non?

<laughs> Oui, <laughs> on s'en rendait pas compte que que c'était fatigant. Mais en fait, on avait tout simplement pas le choix parce que c'est soit on allait dans un endroit où heu, c'était, hem, aménagé, mais ça ça faisait super loin, heu, par rapport à l'école parce qu'on prenait le bus en soit pour y pour y aller, tu vois? Ou heu, soit on allait à la plage et c'était voilà mieux, on nettoyait un petit peu la plage et cetera et on faisait ça, heu, pieds nus.
Un un truc de fou. Mais oui, oui, oui. OK, ouais, ouais. Ouais, ouais. Après c'est quand même génial quoi d'être, heu ah ouais. OK, attends c'est ça paraît trop beau quand même dans mon imaginaire en tout cas d'imaginer de faire du sport les jours d'école et d'être au bord de l'eau avec tes potes, quoi.
<laughs> Non <laughs> <laughs> au bord de l'eau. <laughs>
Ah c'est trop le rêve. Énorme. Bah, en tout cas, l'idée d'être au bord d'une plage, heu, de que j'imagine de rêve <laughs> parce que le peu de photos que j'ai vu de Mayotte
Non, tu trouves? Oh! Oui.
Mais hem, mais vraiment genre, heu, avec le lycée avec tes potes et tout et d'avoir un univers aussi nature alors que moi je j'imagine vraiment le terrain qu'on avait où c'était au bord de l'autoroute là
OK. <chuckles> Au bord de tu tu exagères un peu non? Au bord de ah ouais, OK, en fait, on a pas on a pas eu le même environnement, c'est fou ça quand même. <laughs> <laughs>
tu vois c'est c'est quand même moins nature ah non, non moi c'était les autoroutes ah oui c'était l'autoroute moi j'étais dans une petite ville C'est clair! Ah oui, oui, non mais c'est sûr, heu, ouais c'est c'est une autre ambiance quoi et donc beach volley ça te fait pas peur quoi parce que tu connais bien. <laughs>
Non. Alors alors, ouais je connais bien. En vrai, heu, quand on a quand on a déjà, heu, ramassé le sable plusieurs fois, heu, ça ne nous fait pas peur. Ouais, mmh.
Ouais, non mais c'est ça, ouais et puis surtout que tu tombes, tu te fais moins mal, quoi.
Oui, tu oui, oui et en plus, j'ai j'ai tendance, au je je sais pas au au volley, j'ai tendance à à atterrir sur les genoux, mais vraiment très, très vite. Mais heu, voilà, j'adore le le le le volley, c'est quelque chose qui me qui me détend heu heu, j'a
OK waouh! Mais c'est hyper sympa comme sport quand même hein ce ce ballon qui saute comme ça au dessus du filet, la dynamique du volley, je trouve ça même hyper agréable à regarder, aussi.
Ouais. Ouais. Ah! OK et heu, tu tu joues, tu fais quoi comme, heu, sport à part, par exemple, heu, la salle, heu heu oh!
Alors j'ai fait beaucoup de danse quand j'étais petite de mes, allez j'ai commencé quand j'avais 6 ans, j'ai arrêté peut-être à quand je suis partie à l'université quand j'avais genre 18 ans. Mais je faisais alors j'ai fait danse classique au tout début et heu, après j'ai très rapidement voulu faire de la danse moderne. J'aimais pas du tout la danse classique, je m'en rappelle, c'était mais le moment où j'allais, heu, pour prendre les pointes et tout ça allait commencer à être la phase où j'étais avec les pointes, ça me je trouvais ça mais hyper, heu, strict en termes de règles, d'équilibre et tout et ce que j'adorais moi dans la danse, c'était ce lâcher prise quoi, j'adorais faire des des des danses improvisées dans mon salon, heu, en spectacle avec mon frère, heu, tu vois ce genre de trucs d'enfance, quoi vas-y, raconte.
Tu faisais quoi? Ah ouais? Oui. Ouais, oui. <chuckles> Oh! <gasps> Ah mais devine quoi? Je faisais un peu je faisais la même chose. <chuckles> En fait, j'ai toujours j'ai toujours, petite, heu, j'ai toujours voulu apprendre la, bah le la danse classique.
Mais non! Excellent!